C'est vrai qu'actuellement le télétravail prend une place importante dans la vie de beaucoup de citoyens, parce que, heu, le numérique prend énormément de place de nos jours. Alors, heu, personnellement, est ce que tu effectues du télétravail et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer ton expérience par rapport à cela? Est-ce qu'il y eu des bons et des mauvais moments?
Alors effectivement, heu, je suis entièrement d'accord avec toi. Le télétravail a pris, heu, énormément de place, heu, dans nos vies ces ces dernières années, heu, avec, heu, la montée en en puissance, heu heu, ben, j'ai envie de dire, heu, des outils informatiques.
C'est ça. Mmh mh.

Mmh. Mh.
Vu qu'on n'est pas présents, il va nous faire la directive, par écrit. Sauf qu'à l'écrit, quel que soit le ton il y a toujours hem
<clicks tongue> Oui, heu, OK. <chuckles>
C'est c'est toujours un peu plus f un peu plus sec que si on avait eu l'information par l par oral.
Sec. Bien sûr. Bien sûr! Parce que sur, heu, texto ou par mail, on peut pas retranscrire les émotions, comme on le ferait, heu, à l'oral ef effectivement. Et du coup, hem, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure que, bon allez il est 18 heures, tu continues un dossier. Hem est-ce que tu quand tu es en télétravail, tu le fais tout le temps ou est-ce que tu as quand même des astuces pour te dire: «OK, je vais pas quand même bosser, heu, allez 12 heures de tra de travail dans la journée»? Parce que, ben, il faut quand même que je garde, heu, mon temps, heu, perso, heu, pour moi, pour mes enfants, et cetera. Est-ce que tu as des astuces justement pour te limiter et pas tomber dans ce piège-là?
Exactement. Oui. Bah, je me suis mis des alarmes.
OK!